Oui, il y a eu une autre série, heu alors encore une fois, je viens d'un monde où il y avait pas énormément de séries. On pouvait les compter sur le doigt de la sur les doigts de la main. Donc heu donc si on voulait chercher un petit peu une représentation ou quelque chose pour s'identifier, heu, beh, je suis allée chercher, c'est Buffy contre les vampires, heu, qui clairement là donne une image complètement différente. Là où Charmed c'est très policé, même si les filles ont chacune leur personnalité, heu, c'est toujours la famille. Tout est beau, tout est rose. Il y a très peu de sujets qui sont tabous, heu, c'est c'est vraiment une série qu'on doit regarder, heu, en ayant le sourire et pour se sentir bien. Buffy, c'est un peu plus noir, heu, déjà, heu, bah, elle a pas de papa, son père l'a abandonnée. Elle a des supers pouvoirs qu'elle veut pas, heu, elle c elle se bat physiquement, heu, donc il y a il y a une notion aussi un peu de de violence, hem, elle se bat avec des démons intérieurs, elle est sujette à la dépression, enfin voilà, i c'est des thèmes qui sont un petit peu plus noirs
Mmh mh. Oui. Bien sûr. Mmh mh. Et, heu
et qui permettent aussi, heu, de s'identifier, heu, sur des aspects différents.
Et il s'est pas plus centré sur, heu, l'adolescence? Par rapport, heu, aux sœurs Halliwell.
Oui, heu, e e effectivement, oui c'est vrai que Buffy, on est aussi, heu, dans un dans un moment d'adolescence, heu, où elle est au lycée heu et et et ça fait vraiment partie
Oui. Donc il y a un petit peu les crises d'adolescence qui viennent se rajouter, enfin, on sent que, hem enfin. Dans cette série, il y a le côté torturé
Oui, l le le sujet est plus lié à l'adolescence. Exactement c'est aussi d'ailleurs pour ça que les les thèmes abordés sont un peu plus, heu, sont un peu plus noirs que que dans Charmed où où ce sont des femmes, heu, alors qui ont guère plus finalement quand elles découvrent, heu, que ce sont des sorcières. Hein, la petite dernière doit avoir une vingtaine d'années. Mais effectivement, le le chemin d'adolescence en tout cas est déjà derrière elle. On est plus sur la construction de leur vie de jeune femme que plutôt sur leur construction, hem, d'a d'adolescente. Heu, donc Buffy aussi était un un bon complément, heu, dans une série qui bougeait un petit peu plus aussi, heu, que que que que que Charmed, heu, et et ce personnage là de femme forte malgré elle, heu, était je trouve aussi très inspirant.
Bien sûr. C'est vrai. Mmh mh. Oui. Et donc toi c'était vraiment c'était, heu, l'héroïne, donc Buffy qui te, heu, qui t'inspirait en fait, heu, je veux dire au quotidien?